كنت عايز أسألك إزاي بتحتفلوا بالمناسبات التقليدية عندكم؟
والله هو على حسب المناسبة نفسها، يعني إحنا مثلًا على المستوى العائلي لو في مناسبة عائلية بيبقى ليها يعني آآ، إ إجراءات كتير، لو مناسبة أصلًا بقى هي بحكم عيد، عيد أضحى، عيد فطر، مولد نب نبوي برضو بيبقى ليها طقوس تانية.
أيوه. امم، أيوه- عليه الصلاة والسلام- آآ، طيب ال ال مثلًا لو هي عائلية بيبقى ليها تحضيرات قوية زي أنت بتقول يعني زي إيه مثلًا، ممكن تعملوا إيه لو المناسبة دي عائلية مثلًا؟ وبعدين نشوف برضو المناسبات التقليدية التانية.
امم. جميل، لا هي لو مناسبة عائلية مثلًا لو هو فرح، والفرح دوّة مثلًا هيقام أو مناسبة أو مناسبة آآ، خطوبة، ب دي غالبًا طبعًا بتبقى في البيوت وكده، فلأ طبعًا لو المناسبة عندي في البيت، ودي حصلت، لأ، أنا بانزل أجهّز بنَفسي، أو أنا جهّزت بمعنى أصح بنَفسي من قبلها بأسبوع، خلاص حددنا ميعاد الخطوبة وال والكلام ده كلّه، و ونزّلت طبعًا دعينا كبارات العيلة كلّهم إن هُم ييجوا تمام، والمقربين يعني كبارات العيلة عشان برضو يبقى في ناس كلّها قاعدة من الطرف ال ال من طرف العروسة وكده و
امم، أيوه. أيوه. بيبقوا كله في شقة واحدة، والّا في شقق شقتين مثلًا، والّا ب ب يعني بت النظام بيبقى إزاي يعني؟ آه.
لأ، هو كلّه في شقة، آه في شقة واحدة، هو بيبقى استخدام الصالة والصالون والكلام ده كلّه، وبنعيد ترتيب بس ب القطع الأثاث وكده عشان الناس تبتدي إيه آآ، تاخد راحتها يعني في القعدة وكده، أو بالضبط، وبعد كده بقى أنا بانزل أشتري، هو بيبقى ال7 أيام ال باجهّز قبليهم بيبقى يومين بقى للبيت اللي هو بنجهّز أمور البيت والكلام ده كلّه، و والأيام التانية بتبقى لل للمشتروات والتجهيزات بقى، اللبس بتاعنا، مش عارف إيه، الكلام ده كلّه.
آه، تكفّي أكبر عدد يقعدوا وكده. أيوه. امم، امم، امم، امم. آآ د دي خطوبة أيوه كمّل أيوه ماشي.
تمام؟ امم. آه، آآ طبعًا بقى المشتروات دي بقى يعني بتتقسم برضو كتير، طبعًا قسم الحلويات و وقسم بقى حاجات الحوادق والكلام ده كلّه، إحنا بنفضّل إن يبقى الحاجة تبقى آآ تبقى موجودة مثلًا كلّها في طبق واحد، يبقى آآ، Open Buffet بس في نفس الوقت الحاجة محددة شوية، آآ، واحد آه.
امم. د دي القعدة نفسها اللي بيبقى فيها ال الدهب وتلبيس الدهب والحاجات دي، والّا دي حاجة تانية؟ آه دي هي دي ها؟ امم.
آه آه آه، بالضبط، هي بيبقى القعدة اللي هي قعدة الخطوبة اللي هي فيها تلبيس الدهب، فبنبقى عاملين مثلًا Buffet كده وفي حاجات الsalaison والحاجات ال الbâton Salé والحاجات دي كلّها، وكُلّ واحد بقى بيختار ال ال القطعة اللي هو بيحبها، وقسم الحلو بقى عشان أنا العيلة عندي بتميل أصلًا للحلويات الشرقية، فبيبقى في أ اهتمام أكتر، ف آه، الحلويات الشرقية أكتر وكده، ف وكُلّ واحد بقى بيبتدي إيه يحط الحاجة بتاعته، دي امم.
امم. امم، جميل. جميل. آه جميل. طب ال ال أ أ الأفراح هل بيحصل عندكم في الأفراح إ إن حد ي ييجي يبات عندكم مثلًا في البيت بد عشان يحتفلوا معاكم مثلًا لمدة يوم، 2 3 والّا لأ، الناس بتيجي على القاعة على طول فورًا و و ويبقى الفرح بقى في القاعة وكده؟
لأ في حالة ال الفرح اللي هو الفرح الأساسي، والّا الخطوبة؟
آه لأ، لأ الفرح الكبير بقى.
لأ الفرح الكبير لأ كله بيتوجه لهناك، ما عدا مثلًا آه، إيه ال مثلًا الخِيلان أو الخالات اللي بيبقوا مسافرين برا جايين يحضروا الفرح فقط ومش عارف إيه، طبعًا بنستضيفهم آآ قبلها بيوم، بيومين الكلام ده كله، آآ في العادي يعني حسب الظروف ال آآ السفر وال والناس اللي جايه من بعيد، والكلام ده طبعًا.
للقاعة. أيوه، أيوه. آه، م ال ما ما يبقوش قُريّبين آه، فبالتالي يبقى عايزين حد يبقوا موجودين جنب المكان اللي هيبقى فيه الفرح أيوه.
آه، آه. بالضبط، بالضبط وطبعًا اليوم دوّة اللي ما حدش بينام فيه، اللي هو يوم البيات ده، فطبعًا بيبقى الموضوع يعني، آآ، شوق أكتر عشان الناس مسافرة، وفي نفس الوقت آآ يعني بنقعد بقى نرْغي طول الليل، نتكلم، نضحك، مش عارف، نتكلم بقية التجهيزات إيه كده، وبعد كده تاني يوم بنتوجه بقى للقاعة.
إمم، أيوه، أيوه، أيوه. إمم، أيوه. جميل، جميل. آآ طيب ال ال المناسبات التقليدية بقى عندكم عاملة إزاي بقى؟
آه. المناسبات ال الدينية بالذات، بُصّ أنا عندي تقليد عائلي كده إن في أي حال من الأحوال ده تقليد عائلي، ده احنا بنتجمع آآ في الخميس الأول من كل شهر، العيلة كلها بتتجمع في في بيت واحد من البيوت ديّة، فدوّة بيبقى ملتقى عائلي كده، بنتكلم في حاجات كتير، بنتكلم في آآ في الأحوال الاُسرية، بنتكلم في الدين، بنتكلم في السياسة، بنتكلم في الأدب، بتبقى قاعدة كده ل لل لل للربط العائلي برضه على طول، الروابط العائلية لازم
إمم. جميل، إمم. جميل، جميل أول أول خميس من كل شهر.
أول خميس من كل شهر، وده ب بتزود بقى الروابط العائلية دي دي ده شيء أساسي ومُقدَّس عندنا أ في العيلة، آآ وبرضه
جميل، جميل جدًا، إمم. الاجتماع ده في بيت العيلة، في بيت ال الجد والجدة أو في بيت م آه.
لأ، بيب هو إحنا واخدينها من بيت الجد وال العادة ديّة واخدينها من أيام الجد والجدة، بس حافظنا عليها بعد ما ال آآ طبعًا توفاهم الله وكده، فبقى في بيت حدّ فينا.
أيوه. أيوه، ربنا يرحمهم. جميل آه، وبِتدُور عليكوا بقى يعني كُلّ واحد يستضيف مَرَّة؟
آه، كُلّ واحد فينا بيستضيف مرَّة كده الشهر اللي بعده التاني، الشهر اللي بعده التالت كده يعني، فكُلُّه بقى بيجهّز اللي هو عارف اللي عليه الدور، فبيجهّز بقى إيه لل للاستضافة ديّة، بتبقى من أدان المغرب كده لحد الساعة 22:00، 23:00 بيبقى مُلتقى عائلي كده لازم، ومرَّة أحيانًا بنعملها في النَّادي، مرَّة عملناها برضه في النَّادي كده عم آه، عمل آه، عملنا له برضه كده بس ده كان يوم بقى، كان يوم صباحي ما كانش يوم مسائي، قضّينا اليوم والكلام ده كُلُّه وكان جَوّ جم
جميل، جميل. آه، آه، آه، النوادي الاجتماعية آه، بتبقى مُناسبة آه. جميل. هو بيبقى في أكل بالنسبة للمناسبات اللي هي بتبقى المغرب ديّة، والّا الناس بتيجي بعد الغدا؟
آه طب لأ لأ لأ، هُم جايين بعد الغدا بس العشا بيبقى هنا برضه، العشا والحلويات وكل حاجة، أ برضه على حاجات خفيفة م يعني مش مش زي ما بيقولوها كده زروطة، لأ، هو الموضوع بيبقى أخف كتير، آآ بس والفاكهة والمشروبات وال والح والمشروبات الغازية وكل حاجة. فبس بيبقى آآ فعلًا بيبقى بتحس كده من بعد القعدة دي بتحس بتشبُّع جامد جدًا إن أنت قعدت مع أهلك كلهم الناس اللي واحشينك طول الشهر. آآ طبعًا
آه، آه، آه، في عشا، آه. آه. آه. أيوه، جميل جدًا، أيوه. م إمم، إمم. أ أيوه، أيوه، العلاقات الاجتماعية والحاجات دي بتبقى بتأثر جدًا على النفسية وبتفرّح الناس يعني. طيب أ وال والمناسبات الدينية بقى، كنت هتتكلم عليها قبل ما تخُش في ال في الموضوع ده، آه.
بالضب بالضب آه. آه، المناسبات الدينية بقى دي، ده بيبقى أنا أعتقد بيبقى ح على حسب المناسبة، ال العيد ال العيد الكبير، لأ، ده إحنا طبعًا لازم بنتقابل فيه طبعًا عشان بيبقى في آآ أحيانًا بيبقى في اشتراك في أُضحية من بين تل تلت، 4 عائلات، فطبعًا ب بيبقى في بيت حد فيهم بيحصل مثلًا عملية الدبح أو الكلام ده كله، بعد كده في ناس بتبقى قائمة بالتوزيع وفي ناس قائمة بال آآ بالإشراف ويعني كده، ده بالنسبة للعيد الكبير. وب بنلتقي بقى تالت يوم العيد الكبير بقى بيبقى في أحد النوادي لازم بقى نقعد مع بعض و
آه جميل. أيوه، أيوه. إمم، جميل. آه، ده برضه من التقاليد العائلية برضه، آه.
أمّا التقاليد العائلية تالت يوم العيد، ده طبعًا عشان طبعًا ع آآ أول يوم العيد الكبير بالذات بيبقى الناس إيه آآ تعبانة بقى في الدبح والمش عارف إيه والكلام ده كلّه، فبنأم آه، فبنفوِّت تالت تاني يوم وبنتقابل تالت يوم، أمّا عن ال العيد الصغير بقى إحنا بنلتقي من قبل العيد أصلًا ع على أساس إيه طبعًا
م من آه، بقى الناس تعبت جدًا طول اليوم، آه. نه آه، تصلّوا سوا بقى وكده.
آه، بيبقى في صلوات التراويح مع بعض، مش عارف إيه، الكلام ده كلّه، وبعد كده بنبتدي بقى نضبّط الكحك، حنشتري منين، حنقعد فين، مش عارف إيه، الكلام ده كلّه، وأحيانًا بنبات ال آآ، لح ونِنزِل نصلّي مع بعض مثلًا، مع آآ، آآ، خِلاني وخالاتي بالذات بيبقوا موجودين عندنا هنا في البيت، فبنصلّي بقى الي تاني يوم آآ، الصبح في صلاة العيد نقضّي اليوم، واللي عايز بقى يروّح، يروّح، اللي عايز يقعد، وولادهم بيبقوا قاعدين، كده يعني، فَفي ترابط أُسَري شوية.
امم. جميل، جميل أوي. آه، آه. ال ال أ العيد ال الصغير ده عيد رمضان، طب رمضان نفسُه آآ، قبل ما يبدأ هل في استعدادات معيّنة، هل في تقاليد معيّنة؟ هل مثلًا بتفطروا مع بعض كذا مرة في رمضان ده، والَّا الفطار بيبقى فردي، والَّا إ إيه وضع رمضان؟ آه.
إمم. آه، طبعًا. آه طبعًا، بوضع رمضان بيبقى ال بس بنفوِّت ال10 أيام الأولانيين من رمضان عشان بس بيبقى حكم الت إن أنت بس بتتعوّد على الصيام أنا وع وعيلتي، عيلتي الصغيرة، ف فطبعًا عقبال بقى إيه، فنبتدي بقى نتكلِّم في العزايم في تاني 10 أيام من رمضان وال10 الأواخر من رمضان برضه بس في ال10 الأواخر، بنبقى مهتمّين بال بالصلاة أكتر، والكلام بنتلاقي آه، بس بنتلاقى نتقابل مثلًا في جامع، آآ، نتلاقي ممكن نتقابل آآ، في جامع الحُسين آآ، نتلاقى يعني بنتقابل نخلّص الصلاة وكل واحد يروَّح على بيته، هي بتبقى أُنس كده يعني، بت بت بت بتتآنس مع الناس.
أيوه، أيوه. امم. أيوه، أيوه، أيوه. جميل. آه، جميل. آه، أنتم مقسِّمين الشهر، اللي هو يعني التِلت الأول ده الناس بتبدأ تاخد على ال الصيام، ويبدأوا يعرفوا نظامهم وكده. آآ، التِلت التاني هو بتاع الزيارات وال و والعزومات والحاجات اللي زي كده. و و والأخير ده في المساجد بقى، بت بتتقابلوا في المساجد وكده، وت وتجهِّزوا للعيد الصغير، هو في العي في العيد الصغير آآ، في زيارات عائلية؟ والَّا هو أنتم بس بتتقابلوا في صلاة العيد وكل واحد يروَّح بقى خلاص، وينتهي العيد كده؟
آه. آه، آه. بالضبط، بالضبط. فعلًا. لأ، هو هو بقى هو حسب زي ما بيقولوا كده، على حسَب الغزالة، لأ عادي ممكن ممكن نكمّل مع بعض، ممكن نروَّح بقى و نتقابل تاني يوم في آآ، في مُتنزَّه، ف فمُتنزَّه نيلي، في في سينما في يع كده، آآ، في آآ، حد من العيلة في العيد لازم بيظهر بقى كل شوية، آآ، طب هيروح كذا، هيروح كذا يعني بنبقى مش بتبقى آه، مش بتبقى بقى منظَّمة أوي زي آآ، مثلًا الندوة الشهرية، لأ، دي بتبقى منظَّمة، آآ، زي العيد الكبير بيبقى منظَّم من قبلها بفترة، لكن العيد الصغير بقى ده هو حتى اسمُه صغير، ده حاجة للأطفال أكتر يعني.
امم، أيوه، أيوه. امم. امم. آه، آه اقتراحات كده فردية، آه. امم أيوه، أيوه. آه، يوم واحد بس، و بت بتد بتدّوا عيديات، مين اللي بيدّي عيدية والَّا كلّه بيدّي لبعض، إيه نظام العيدية عندكم؟
آه. إحنا المشكلة بقى في في كبير العيلة، كبير العيلة ده هو بيدّي العيدية للعيلة كُلّها للعيلة كُلّها. ما عندناش الأص الأكبر بيدّي الأصغر لأ، هو كبير واحد بس هو بيدّي العيلة كُلّها، هو الكبير سنًا. فهو طبعًا بيبقى عليه عاتق مادي في المو في اليوم ده. بيبقى، صعب.
<laughs> مشكلة آه. ياه! <laughs> أيوه. آه، بيستعد لها قبلها بفترة دي.
قبلها بفترة، آه، فعلًا.
آه ده ده جميل جدًا ده ربنا يعينه. آآ، طيب آآ في مناسبات تانية أو أو حاجة إحنا نسينا نتكلم عنها أو ما اتكلمناش عنها؟
امم. آه، آه، آه، طبعًا في مناسبة بقى بس هي إيه، مش كل الناس بتتقبل الكلام فيها، هي مُناسبة شَم النسيم، <chuckles> شَم النسيم ده بقى بتبقى إيه، بتبقى مش العيلة الكبيرة أوي، بتبقى العيلة الصغيرة مثلًا، وعيلة تانية برضه من أقرباء أو الجيران أكتر آه، أوالجيران أكتر أو الكلام ده كله ده ب دي بقى بتبقى مُقتصرة فعلًا على ال النادي. ومرّة كانت عملناها رحلة عائلية كبيرة وطلعنا ساعاتها آآ اسماعيلية كان برضه نوع من أنواع التغيير، بس ساعها بقى ما كانش في بقى في رنجة وفسيخ ما أنت مش هتاخد حاجات دي ومعاك وأنت مسافر كانت كانت سَمَك بقى قضينا اليوم على قناة السويس فعلًا، آآ، أنا كان أول مرّة أروح قناة السويس، قناة السويس جميلة جدًا كمزار آآ في نوادي على قناة السويس نفسها بت بتروح بتبقى شاطئ صغير كده بس أنت شايف السفُن وهي رايحة وهي جاية لأ، بتبقى
أيوه. أيوه أيوه <laughs> أيوه، أيوه اللي لهُم مزاج في الحاجات دي، آه. امم. جميل. آه، أُمّال عملتم إيه؟ آه. آه. امم. حلوة اوي، آه. و واشتريتم السمك، من هناك اللي كَلتوه؟
لأ، مطعم آآ مطاعم بقى سمك. كان في مطعم اسمه أو أبوعلي من ما من الناس المشهورة جدًا، في في اسماعيلية. آآ مطعم 4 أو 5 أدوار ب كان في برضه آه ليِه ليِه جو كده، ليِه طابع كده حلو، حاجاته جميلة جدًا فعلًا، بتاعة صيد اليوم والكلام، ما فيش حاجة متلّجة ف آه، آه ده في يوم من أ يعني يعني في شَم النسيم، من من من في سنة من السنين، قضّينا العيد هناك برضه، كان يوم جميل جدًا، لطيف جدًا.
آه، آه، آه، حلوة هناك المطاعم السمك دي؟ امم. أوه! ما شاء الله، آه. جميل. جميل، جميل جدًا. الأعياد وال والمناسبات دي أعتقد قربتكم كتير من بعض، أ أ أنتم ك كعيلة ناويين تحافظوا، عليها وتستمروا فيها، وهل التقاليد دي أصلًا دي تقاليد قديمة، عندكم أصلًا من زمان يعني؟
امم. آه طبعًا. آه، من من من أبو الجد، من أبو الجد فهي توارثها الجد الله يرحمُه، وبعد كده بقى إيه آآ الأب والأم والكلام ده كلّه فهي و ورايا بجيلين، ورايا بجيل لأ جيل
ياه! آه، آه، آه. الله يرحمه، أيوه. امم، امم يعني أنا دلوقتي ممكن حوالي 4 أو 5 أجيال ب بتعملوا الحاجات ديَّة.
4 أو 5 آه، فعليًا آآ مثلًا قول تقليد بقى له بتاع 50 سنة، لأ، تقليد كبير وهو فعلًا مُهم وت وبرضو بيحسّس البني آدم إن هو ليه ضهر، ليه سند ليه آآ يبقى عِزوَة زي ما بيسموها عِزوَة، هي برضو خلّي بالك الأيام دي آه الSocial Media برضو والكلام ده كُلُّه، ابتدت تفرّق ال الناس عن بعض كتير، آآ كُلّ واحد بيبقى جاي له توحُد كده مع الجهاز بتاعه، لأ إحنا ابتدينا الحمد لله من زمان كاسرين القاعدة ديّة يعني.
امم، ما شاء الله. امم، آه. مش لوحده آه. امم، امم، امم، امم. ومستمرين بيها، يعني هل في اختلافات حصلِت من جيل لجيل، والّا أنتم مكملين على نفس التقاليد بالضبط؟
لأ، ما مكملين، اللهم طبعًا الناس اللي غصبٍ عنها ب ب بظروف سفرها والكلام ده كلّه، آه، آه بس والله أحيانًا كتير وحتى في القعدة أو ال التقليد العائلي ده لأ، بنتكلم في التليفون، بنعيّشُه الأجواء معانا، آآ مش عارف إيه الكلام ده كُلّه لأ، ما بنحسّسش واحد إن هو مسافر يبقى بنحاول نكسر غُربتُه بمعني أصح يعني.
تسافر أو تشتغل أو كده، آه. جميل، جميل، آه. جميل، جميل، آآ آآ ناس زَيِّكُم كده و وأنتَ بالذات يعني يعني عريق في التقاليد ديّة وعندك فيها خبرة، وجربتها وعارف معناها، ممكن تقول كلمة للعوائل اللي ما فيهاش تقاليد زي ديّة، أو بعيدة عن بعض أو بينهم مشاكل، قُل لهم كلمة يعني.
امم. أنا عايز أقول لأي حد له مشاكل ما فيش مشكلة بتدوم على طول، لا خِلاف بيدوم على طول، ولا آآ وِدّْ بيتو بيدوم على طول، ف ك ما فيش حاجة مستاهلة، كده، كده ما فيش حاجة مستاهلة، يع فيعني آآ ما تخلّيش حاجة تو يعني تأثر على الأصل، في خلافات أنا عندي في العيلة في خلافات واردة بتحصل، مش عارف إيه الكلا بس هي فعلًا لا بنتجاوز، بنتجاوز، أو الكبير بيتدخّل أو كذا، أو كذا في بدام الموضوع فيه كبير قد إيه الموضوع بيبقى سهل وبيتحلّ.
امم. أيوه، جميل. جميل، جميل، امم. أيوه، أيوه. صح، صح، جميل جدًا، آآ أنا في النهاية حابب أقول لك إن أنا استفدت أوي واستمتعت، وباشكرك جدًا على المكالمة الجميلة دي.
العفو، في أي وقت.